Oi. Então, eu queria te pedir algumas dicas, né, na verdade, desabafar um pouco também, eh, e saber como é que eu faço para deixar a incerteza de lado, e enfim, mudar de rumo, né. Eu tenho uma uma vontade de mudar, assim, de rumo na na área profissional e só que fica aquela coisa ali, aquele daquele barulhinho na orelha, né, no ouvido: "Ah, mas e se não der certo. Ah, mas e se, as contas não param de chegar". Mas ao mesmo tempo, eu tô bem infeliz no meu trabalho atual. Então eu preciso, de fato, fazer alguma coisa.
Ou me Uhum. Certo. Entendo. Entendi. Olha só, eh, decisões são sempre muito desafiadoras, né. Porque você deixa uma zona de conforto, né. Uma zona conhecida, às vezes nem de conforto, né, eu diria, mas pra uma zona desconhecida. Me diga um pouquinho, assim, eh, você já tá pensando, então, em mudar a tua profissão, isso?
Demais. Uhum. Uhum. Exato é eu eu realmente eu não tô eu vou te dar um pouco de contexto, eu trabalho co né na área de atendimento ao cliente, ali, no telefone eh, eu meio que não escolhi essa área, foi depois da pandemia, foi a minha vaga ela foi descontinuada no trabalho, e aí, eu fui envolvida nessa vaga no call center da empresa, eu tive que aceitar, porque eu não podia ficar desempregada e a empresa também não queria me perder. Então, eu me sinto presa nessa área, eu já troquei de empresa 2 vezes na esperança de sair e procurar uma outra coisa e achar ne em outra área que eu goste administrativa, mas não aconteceu, e aí eu precisei voltar para o call center porque eu precisava trabalhar.
Isso. Uhum. Certo. Entendi. Uhum. Certo. Uhum. Claro. É, porque existe a questão também de você ter uma fonte de renda, né, isso também cria essa insegurança. E me diga, você tem alguma ideia ou algum pensamento do que você gostaria já de trabalhar? O que que você pensa ni sobre isso?
Isso. Olha, eu pra ser sincera eu não tenho nada muito estabelecido, assim, que eu só precise de fato começar, né, não tenho algo que já tá: "Nossa, já tá tudo esboçado, é só eu ir lá e fazer". Eu tenho algumas ideias em áreas, assim, meio que diferentes, né, eu tenho pensado em fazer algo relacionado a alimento, é, fazer comida em casa pra vender, né, pode ser pizza, pode ser essas coisas, assim, ou talvez até no futuro um Food Truck também, ou eh, ou na área de <clicks tongue> de beleza, né, com cabelo, eu tive mu experiência com cabelo há há alguns anos atrás, então eu poderia também fazer um um curso, e e atuar nessa área.
Uhum. Certo. Olha. Olha que interessante. Aham. Ce Olha que interessante, 2 áreas muito promissoras, né. Uma a parte da comida, que eu acho que é uma uma área que, se você se dedicar e fizer uma uma boa, né, o refeição, enfim, o que você decidir, uma pizza. Eh, é um uma área que dificilmente as pessoas não comprem, porque comer todo mundo precisa, né?
Hum. É. Exato.
E a área também da beleza, que com certeza é uma área muito promissora, né. Eh, cabelo, corte, pintura. Tá, e me diga: hoje você teria algum tempo disponível para ir tentando equilibrar 2 ta essas 2 tarefas ao mesmo tempo? Eh, por exemplo, o teu trabalho, né. De comentou que você tá como call center, e uma dessas atividades, por exemplo, fazer de repente alguns alguns pratos, você pode escolher um prato ou 2, eh, e começar a tentar divulgar aos pouquinhos sobre encomenda, de repente.
Uhum. Hum. Sim. É, exatamente, o plano é basicamente bem similar a esse, né. Se fosse na área da alimentação, eh, vender algo em casa, né. Preparar e tudo mais, eh, seria algo que a gente iria tirar 1 dia, né. A cada 2 semanas, por exemplo, e eu teria ajuda da minha mãe. Seria um projeto nosso, eh, juntas, isso. Então realmente a gente iria tirar ali, porque ela também trabalha, a gente tiraria 1 dia na semana para poder preparar uma quantidade grande, e, né, depois de vender essa quantidade, porque congelado pizza dura, né é a um tempo legal, eh, então a gente não precisaria ficar fazendo ali todos os dias, né. O que ajudaria bastante. Se fosse a questão do cabelo, eu tiraria 1 dia no fim de semana, provavelmente o sábado, porque eu não trabalho, e aí eu conseguiria, né. Alocar essas 4 horas que eu não preciso trabalhar para poder fazer, eh, cabelo naquele dia ali.
Uhum. Certo. Olha que maravilha, que maravilha. Uhum. Aham. Baca na. Sim, com certeza. Aham. Claro, olha que ótimo, você já tem então, hum, assim, algumas ideias e algum, algum direcionamento de como fazer tudo isso, né. É, o que de repente eu te sugi né. Fari uma sugestão que eu te daria, seria, eh, começar a comentar com pessoas, né. É, o que que elas acham, se elas comprariam uma pizza, né. Como é que elas gostariam dessa pizza, como se fosse uma uma análise de mercado, sabe. Seria bem interessante para você apontar algumas questões de como as pessoas gostariam de de ter esse produto, né. Pra montar pensando cabelo, você também poderia pesquisar algum lugar em que as pessoas busquem mais essa, esse tipo de serviço, né. Algum local que tenha uma procura melhor
Uhum. É verdade. Sim. É verdade.
que também você poderia também estar colocando isso tudo em um papel, e que pontu e, né, os riscos, benefícios, valores também do, de custo. Não sei se você já levantou alguma questão sobre valores?
Hum, boa dica. É verdade, não hã, por bem por baixo assim, eh, bem na verdade bem por alto, né.
Uhum.
Ouvir a questão dos valores, a única coisa da questão do alimento é porque eu precisaria, eu acho que seria mais cômodo, mais conveniente eu usar uma massa pronta já comprar, né, enfim
Sim.
pronta para não precisar fazer a massa, misturar ali a farinha, né, já já seria mais complicado, porém o custo, né, dessa massa pronta então eu realmente estou dando uma olhada, eu estou dando uma pesquisada, e a questão do cabelo se eu fosse fazer isso teria que ter o investimento do curso que provavelmente eu faria online, com um profissional do Brasil porque além de ser referência, né, sairia 5 vezes mais barato.
Claro. Uhum. Olha que mara Aham. Claro, claro, isso é um isso é muito bom e vantajoso para você que teu custo baixaria bastante, né, e você já teria algum lugar para fazer esse atendimento aos sábados por exemplo, já chegou
É. Eu conseguiria fazer de casa mesmo, eu conseguiria comprar ali, né, o o o inicial, aquela o necessário, mas eu tenho eu tenho algumas opções de espaço em casa para poder fazer então acho que isso não seria um problema.
Aham. Olha que maravilha, você teria um bom custo reduzido, né, de uma locação, de um espaço extra, né, é, eu acho que é interessante você pegar assim opiniões das pessoas em referente a a a pizza por exem né, que você citou que você gostaria de fazer. Eh, de repente levantar que tipo de sabores que a maioria, né, gosta, eh, e priorizar algumas alguns sabores no começo para você também não precisar, eh, colocar muitos ingredientes, né, comprar muitos ingredientes de repente ter uma perda muito grande, mui né, começar com pequenos passos, mas eu eu te incentivo assim a a começar, porque se você consegue conciliar o teu trabalho atual, uma dessas atividades, seja ela a culinária, ou até a estética, né, eu acho que você não tem que ter muito medo, você pode ir conciliando no início talvez se sobrecarregue um pouquinho com certeza, né, em questão de tempo, mas à medida que for andando essa atividade, você vai sentir mais segura para largar o teu emprego atual.
É. É verdade. S sim. É verdade. Uhum. S sim. É verdade. Não, acho que faz todo o sentido mesmo, principalmente pelo pelo fato de não ter nenhum risco, né. Acho que essa questão até que o cabelo eu não precise fazer agora, eu com certeza não conseguiria conciliar as 2 coisas, mas a questão da pizza, o retorno vai ser um pouco menor do que o do cabelo, né, no no início, por causa do custo mesmo do do do valor, mas é algo que não vai afetar tanto a minha rotina, porque eu vou tirar 1 dia, né, talvez, ali, 2 ou 3 dias no mês, no máximo, pra poder preparar e somente vender depois disso. Então, realmente é algo que não vai É. Exato.
Sim. Uhum. No início, sim. Pois Uhum. Isso, vai divulgar, né. Divulgar, hoje tem muitos você não precisa você pode criar até, eh, uma página, né, nessa nas redes sociais, fazer uma divulgação, eh, boca a boca mesmo que funciona muito pra amigos, colegas, eh, família às vezes, né, compra e vai passando pra frente. E quando você vê, esse teu negócio pode se tornar um grande negócio, e você não precisa mais depender do teu emprego atual, e, assim, eh, te dá uma segurança nesse início, pra você começar essa 2.ª atividade, né, que seria pra frente a tua divi atividade principal.
Uhum. Sim. É verdade. Exatamente. Não, é. E o fato de eu ter de de fato o apoio de uma outra pessoa de confiança que é a minha mãe, eh, isso já me já me ajuda muito, né, porque enfim eu não preciso fazer tudo só, a gente vai juntar ali, vai ser muito mais rápido a gente fazer junta, e é isso, eu não preciso de fato, eh, colocar o meu trabalho à prova ali né nu colocar ele, enfim, ter o risco de de de acabar acontecendo alguma coisa, eu faria isso em um outro momento, e quem sabe no futuro isso dá certo, né, e aí eu consiga até ou, enfim, eu teria 2 opções ou, eh, investir mais ainda na questão da da do alimento se der certo ou começar devagarzinho a fazer o curso online do cabelo porque é uma coisa que eu me posso juntar e fazer os 2 ao mesmo tempo, mas não por agora, né.
Claro. Uhum. Com certeza. Claro, com mais segurança. Sim. Com certeza, com certeza. E o importante às vezes é dar esse primeiro passo, né, para você ter mais segurança, ver onde você está pisando, e que nem você falou, como você vai estar com a tua mãe, eu acho que vai ser um apoio, assim, maravilhoso vocês 2 estarem nesse processo juntas, né, de, eh, produzir ali as pizzas e fazer a divulgação. Eu acho que pode ser um grande apoio realmente, umas uma da outra, né, e além de acredito que vocês vão ter momentos ali inesquecíveis juntas, né, em família, vai o eh, assim, te incentivo a começar, que eu acho que o o mais importante é você dar esse primeiro passo. E, aos pouquinhos, você vai sentir essa segurança para mudar teu rumo mesmo.
Uhum. É. Maravilha. Olha, eu queria te agradecer muito pelo pela dica que você me passou, né, as dicas, e pela motivação também, né, esse, enfim, esse gás que você me deu, assim, de chegar e tentar mesmo e fazer. Acho que isso vai mudar tudo, até porque o 1° passo tem que ser dado, o ao o pior que pode acontecer é a gente ter bastante pizza aí para comer, <laughs> por algumas semanas, exato, é, mas realmente eu preciso dar esse primeiro passo porque senão eu nunca vou saber, né. Eu vou ficar aqui só me perguntando: "E e se eu fizesse, como é que seria?". Mas muito obrigada mesmo, viu.
Com certeza. Olha, nem é tão ruim, né. <laughs> Com certeza. Com certeza. Imagina, fico muito feliz de poder ajudar e assim que você tiver teu empreendimento, assim, dando super certo, você volta a conversar comigo para me contar, tá bom.
Perfeito, aí eu venho te pedir dicas financeiras de como reinvestir. <laughs> Obrigada mesmo. Tchau, tchau.
Ótimo, perfeito, de nada, tchau.